Hello magandang hapon.
Hello, magandang hapon din sa'yo. Kamusta ang araw mo?
Mm. Eto, ah, naghahanap ng pahinga at saka kachikahan. <chuckles> Mm, ikaw?
<chuckles> Happy Labor Day.
Kaya nga, Happy Labor Day po. <laughs>
Aha, salamat gano'n din, eto, um, kahit mainit sigel lang tayo sa buhay, mainit talaga ang panahon.
Hmm, mm. Mm. Hmm, laban lang 'no. <chuckles>
Oo, laban lang, tama, oo. Ah, ngayon pahingat bilang Labor Day, ah, pero ano ang mga tip mo at tips para sa magandang work life balance?
Tama. <chuckles> Mm. Kaya. Hmm, ganda ng tanong mo sa'kin ngayon, ah. <chuckles> Para sa'kin, ah, magandang tip diyan para sa magandang work-life balance is talagang, ah, 'pag yung may trabaho ka, yung trabaho mo 'wag mong iuuwi talaga sa bahay. Trabaho is trabaho lang, oo, 'wag mong dalhin sa bahay para balanse lang, oo para hindi tayo ma-burnout. At saka, mm, 'wag din nating dalhin yung problema natin sa bahay, sa trabaho kasi may tendency din talaga na hindi tayo maging efficient na manggagawa or magtatrabaho 'pag dinadala natin yang mga gan'yang bagay at minsan hindi maiiwasan pero hanggat talaga kaya iwasan natin, 'no? Kasi ako mm, gano'n. Ah, ikaw ba sa'yo?
<chuckles> Oo. Totoo. Oo. Tama. Sa trabaho, oo. Oo. Mm, mm. Tama. Tama yun, nag sang-ayon ako, hi hihiwalay talaga yung trabaho sa ating personal na buhay, kasi yun nga, pag pag dinala mo yung problema sa trabaho sa bahay, apektado yung mga kasama mo sa bahay, pamilya. Ganun din naman sa trabaho, lalong-lalo pagdinala mo yung problema mo dun, yung, ah, pa yung paraan mo ng pagtatrabaho, yung mismong kalidad ng trabaho mo, ma maaapektuhan din. At tsaka yung may mga break naman tayo sa trabaho, gamitin natin talaga yung iiba kasi ako rin naman minsan pag ako ta lunch break, minsan nag pero dapat talagang hindi. 'Pag lunch, lunch lang talaga, pag may break, break talaga, kumbaga i tanggalin pa rin, taggalin natin kahit pansamantala yung ano natin sa trabaho.
Mm, mm. Tama. Oo. Tama ka. Mm. Oo, tama. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo tama ka, kahit ako ganon din, eh, ah ano lang, tsaka minsan ano, ah, pag may halimbawa lang sa trabaho na nga tayo, kapag halimbawa may mga pinapagawa sa'yo, ah, matuto din tumanggi, 'no, kasi minsan, 'di ba. Hindi natin maiwasan din yung ano, eh, ah oo tayo ng oo, kahit alam naman natin na, ah, hindi na natin trabaho o tsaka hindi na nga natin kaya. Para sa'kin, ah, isa din yun para sa mga tip para hindi tayo, ano, masyadong maano sa trabaho, pa-balance lang talaga para alam mo, hindi natin masyadong isipin oo.
'Di ba. Oo. Ah, oo. Mm, tama. Oo. Hindi na kaya. Oo. Oo. Tama. Oo, pwede naman nating sabihin 'yon ng maayos sa ating boss at, ano, kasi kapag pinilit mo ka para sa'kin, maapektuhan din yung kalidad nong gagawin mong trabaho oo.
Mm. Mm. Tama ka, 'pag, ano no, sobrang dami tapos gusto mong matapos, wala, sa halip na makapag-produce ka ng magandang output, ang nangyayari hindi, kasi nga minadali mo para matapos lahat, tapos ang ending burnout ka pa, kasi yun nga, ang daming ginawa tapos sabay-sabay ganon, mga ganong bagay 'no, kaw mm.
Oo. Totoo. Mm. Tama. A May mga routine ka ba na sinusunod, ah, pagdating sa paghahati mo ng oras sa trabaho at saka sa personal na buhay?
Mm. Mm. Ako talaga, ah, ah, applicable talaga sa'kin yung time blocks kasi alam mo, ah, ngayon kasi talaga ka-start ko lang ng trabaho tapos, ah, within, ah, nasa training pa kami talagang ang unang nangyayari talaga samin ngayon ginagawa pa lang namin is about personality training talaga. Kaya tong tanong mo sa'kin about sa work ba life balance ito yung tinatackle namin talaga ngayon.
Ah, oo. Oo. Ah, okey. Oo. Oo. Ah, ah, okey sakto pala, oo.
Oo, kaya nga eh, ang galing tapos, ah, yun nga nata-tackle namin don na kailangan meron tayong time blocking na, ah, halimbawa, ah, pag-alis pa lang ng bahay dapat nakaplano na 'yan, na halimbawa, ah, si oo, 6:30 alis ka ng bahay para 7 nandoon ka, tapos 7:00-8:00 halimbawa, mag-che-check ka ng calendars mo para sa mga gagawin mo within the day, para, alam mo yun, ma-track mo nang maayos, ah, ano, lang, ah, para hindi ka maligaw ng landas sa trabaho mo kasi minsan, 'di ba, 'pag wala mm, 'pag 'di tayo nagta-time blocking sa halip na matapos natin minsan hindi rin, 'di ba, nauna yung chika, <chuckles> oo. <chuckles> 'Di ba? Ikaw ba, ikaw din ba anong mga routine mo?
Oo. Mm, mm. Totoo. Oo, oo. Oo. Oo. Tama. Oo. Mm. Ay lagi 'yan, oo. <chuckles> Ah, importante rin sa'kin yung may routine ako, araw-araw nga ah, parang basta dapat nakaplano na yung araw yung ngayon palang, yung bukas ko, nakaplano na yun. Oo, kasi ang hirap, eh, kapag wala, 'di mo hindi mo rin ma parang hindi ka organize din kasi, para sa'kin. Ah, ako ako naman map ma mapalad na nakakapagtrabaho sa bahay. Ah, pero ganun parin yung yung, ah, may routine pa rin, kasi 'pag sa bahay nga mas ano, mas talagang nasusubsob yun sa trabaho kasi, parang ang dami mong oras. Eh oo, ano pa din kapag yung lunch dapat yun nga, may break pa din tapos, ah, yung, ah, may o may pare-parehas sa oras ng gising, tapos alam mo agad yung una mong gagawin kapag binuksan na yung computer, ganiyan. Ayun, kasi ano rin siya, para rin hindi ako malito sa mga gagawing tama yung tama yung time block, maganda yan ganiyan talaga.
Mm. Mm. Plano na, 'di ba? Oo, maganda yun. Mm. Tama. Mm. Mm. May work ano ka pa din. Tama ka. Mm. Mm. Oo. Tama. Oo. Mm. Oo. Ano talaga siya 'no, kasi yun nga na ano ko din, natutunan ko nga din, 'no, na kapag halimbawa kasi wala kang, ah hindi organize yung oras mo parang, alam mo yun, parang hahayaan mo lang na lumipas yung araw na hindi ka din nagiging productive, may mga ganun kasi, eh, 'di ba? Kasi hinahayaan mo lang na ano, na eto kung anong iharap sakin yun na lang gagawin ko, para sa tingin mm. Ba basta nakaupo ako dito ganun. <laughs> Mm. <chuckles>
Oo. Oo. Oo. Ayan. Totoo, totoo. Bahala na, 'di ba? Ang hirap nung ganun. Totoo. Bayad ako ganiyan. Oo, ang hirap din.
Mahirap pala oo, mahirap pala siya, dapat talaga may routine kang sinusunod kasi, 'di ba? Para ano na din, in a professional way na din, 'di ba? Tama. Kasi alam mo, ah, naging example din diyan nung trainer namin is halimbawa, ah, may meeting ka ng 1:00 tapos biglang ipinasingit sa'yo ng 8:00 AM, 'di ba parang ano na 'yon, ah, damay na la damay na lahat yung oras mo kasi nga, may nabago. Ka mm, kaya para sa akin talaga, ah, magkaroon tayo ng routine para ano lang yung organize ba. Walang hindi magagawa, lahat mae-execute kasi may ano tayo, may sinusunod tayo, gano'n, mm.
Oo. Totoo. Ah. Oo. Ay, tama. Oo. Oo. Totoo. Oo. Oo. Mas marami ring nagagawa. Tama yan.
Tama ka. Mismo. <chuckles> Nagiging productive talaga no? Oo. Sa'yo ba, ah, meron bang mga hadlang na bagay para magkaroon ka ng maayos na balance sa trabaho mo, 'tsaka sa personal na buhay mo?
Oo. Mm. Naku kapag, alam mo na, 'pag hawak ang cellpho <chuckles> kasi, minsan hindi natin maiwasan 'pag hawak tapos may nakita tayo sa social media, ganyan, tapos, mag naku magtutuloy-tuloy na yung pag-scroll, ganyan. Oo, o kaya aaminin na siyempre yung mga chismis sa mga pakikipag-u chi pakikipag-chikahan sa mga katrabaho, 'di masaya pero, ah, aminin na natin minsan nagiging hadlang. <chuckles> Ganyan, oo.
Ay, oo, tama, oo. Mm, oo. Nawawala na focus. <chuckles> Tama, mm. Mm, hindi mawawala yan. <chuckles> Totoo, hadlang talaga kasi hindi tayo nakagagawa yung dapat, eh. <laughs>
Ah. <chuckles> Totoo, totoo. Oo. Pero yung social social media talaga rin, ayan ang ano natin talaga, oo, kasi 'pag
Oo, tama ka do'n, ah. May punto ka talaga. Mm, malaki talaga siyang factor.
nagpupunta na tayo diyan, nababawasan na yung oras na dapat tinatapos mo yung trabaho. Ayan. Ikaw sa ti ano pa kaya ang hadlang?
Mismo. Mm, pero oo. Oh, sa'kin kasi, ah, a a agree ako sa'yo do'n, sa about sa cellphone na, kapag nag-so-social media tayo, kaya ano, ah, sa'min kasi bawal mag-cellphone, isinu-surrender talaga. <chuckles>
Hmm. Ah, bago pumasok sa mismong, parang production, oo.
Hmm, ah, para sa'kin, oo, a agree din naman ako kasi, 'yon nga, nagiging productive kami, natututo kaming makinig ng maayos, 'tsaka kahit naman no'ng nasa last company ako ko, gano'n pa din na, sinu-surrender pa din. Ah, maganda nga kasi ano, ah, 'pag kasi wala nga tayong cellphone, um, mas mabilis natin natatapos yung gawain. <chuckles>
Oo. Totoo. Yung mga cellphone. Ah. Oo, totoo yan, 'di ba? Oo.
Oo, busy lahat. Depende na lang kung may makatabi ka talaga diyang ano, ah, maingay na ka-workmate talagang han hadlang din 'yon. <chuckles>
<laughs> Na chichikahin ka. Tama. O
O oo, tama, tsaka ano, ah, madagdag ko na lang din, ah, siguro para sa'kin hadlang din yung ano, ah, walang boundaries.
Oo. Ay tama, tama 'yan.
Mm, 'yung parang ano, 'yun nga, 'pag hindi natatapos 'yong trabaho, ah, iginagawa pa din kahit na overtime na. Which is para sa tingin ko talaga, ah, dapat lang 'yun gawin kapag importanteng-importante at kailangang-kailangan, gano'n. Kasi 'yun nga
Oo. Oo. Mm, kung kaya namang ipagpabukas 'di ba?
Oh, tama, mental health kasi natin tsaka 'yung siyempre pisikal na din na nakakapagod 'yan, 'di ba. Lalo na kung malayo ka pa sa bahay mo, tapos malayong opisina, mm, para sa'kin 'yun, mga 'yun, 'yung mga hadlang din, <chuckles> 'di ba.
Totoo 'yan. Oo. Ay, oo. Sa sabi nga nila, ang trabaho 'di naman 'yun matatapos talaga, kaya nga tayo may iba may ilang araw na nakalaan diyan kada linggo, oo.
Kaya nga. Kaya nga ano. Hindi naman kailangang i-stress out 'yung sarili natin do'n sa mga 'yun, tsaka hindi tayo tagapagmana ng kumpanya. <laughs>
Oo. 'Yan ang laging sinasabi talaga, oo.
Oo, tama ka. Pero 'yung iba kasi ano, eh, ganap na ganap 'no.
Ah! <chuckles> Kaya nga, eh.
<giggles> Para sa promotion, <giggles> mm.
Oo, hindi rin na iba-iba naman tayo, 'di natin sila masisi, ah
Oo, tama, kaya hindi ko din nga maano, eh, no. <chuckles>
Kaya nga, paano mo hinaharap 'yung stress kapag sobra na 'yung ginagawa mo sa trabaho?
Mm. Ako, 'pag sa akin na nahingi talaga ako ng tulong, kasi kad ang work ko kasi talaga, ah, sa computer. So, oo, hin technical, oo, technical, hindi siya about diyan sa mga ano kaya para sa akin, 'yun 'yung nagagawa ko, nahingi talaga ako ng tulong kapag halimbawa, ah, hindi ko na kaya, or sobrang dami nung naano do'n sa system, humihingi akong tulong. Ah, 'yon, para sa akin gano'n ko siya na ano, nama-manage 'yong stress ko, kasi do'n sa point na ako nai-stress, eh. <chuckles> 'Yong sobrang dami ng gagawin sa ano, 'yung hindi mo na matapos, magla-lunch na hindi ka pa din tapos. <chuckles> Oo, nahingi ako ng tulong talaga, mm. Ikaw ba?
Mm, mm. Ah, okey, oo. Technical. Oo. Oo, oo. Tama, 'yun. Oo. Sobrang dami. Oo. Oo. Tama 'yun. Gano'n din, kasi may mga kasama ka rin naman sa trabaho, kaya kaya nga rin nandiyan 'yung boss mo para pa sabihin mo na na puwedeng humingi ng tulong, kasi ano, kung gusto ko kasi lahat tayo gusto rin namang matapos agad, at at hi puwedeng huminga ka rin muna. 'Pag ako, 'pag sa hinga muna ako malalim, ano ta pag-ano na, nakakatulong o lakad ka munang konti ganiyan, oo.
Mm. Mm. Oo, tama ka. Mm. Mm. Mm. Konti, tama, tama. Ako din, eh, natayo-tayo din ako ganiyan, kaya magsi CR break ako kahit 'di naman ako naiihi. <chuckles> Para ano oo, pampakalma. Oo, tama ka, malaking bagay din 'no, kahit papaano, ah, nakakalayo-layo ka ng konti do'n sa nakaka-stre nakaka-stress na monitor mo, kasi punong-puno ng gagawin. <chuckles>
Oo, para pakalma lang pakalma lang, hinga-hinga lang din muna, totoo. Mm. Ah. Totoo 'yan, totoo 'yan, 'yung tingin ko muna ng iba 'yung ano muna, ah, para lang maka-relax kahit konti at kahit sandali, ayan.
Oo. Oo. Tama, mm, akala ko nga dati, ah, paperworks lang 'yung nakaka-stress, hindi din pala. <giggles>
At <chuckles> pati pala sa teknikal gat oh oo, lahat. Lahat talaga walang madali mm.
Saka lahat pala talaga ng trabaho oo, lahat pala ng trabaho talaga, mm, ah, grabe talaga ano mm. 'Pag trabaho kasi talaga ano? <giggles> Makaano naman. Hmm, may mga panahon ba na feeling mo kailangan mong magpahinga? Mm, 'tsaka mm.
Tama. Siyempre, siyempre naman, lahat tayo 'yan, oo. At
Mm. Pa'no mo na-realize na kailangan mo nang mag break? Anong mga senaryo mo?
Ah, sa parang nararamdam mararamdaman mo yung 'pag parang teka parang nawawala na yung, um, mok sinasabi nila na motivation o parang sa tingin mo, "Ay, parang, hindi na ata ako magiging produktibo, at teka lang", oo, 'di ba? Kasi ang hirap 'pag ipipilit mo. Parang yun sinasabi mo kanina mabu-burnout ka, tapos hindi ka na magiging productive. Dapat yun sab yung tama yung sinabi mong boundaries 'pag alam mo na parang, teka lang parang ano na, parang oo, ah, break kaya muna, o 'pag mag-leave, ganyan kung pupwede, 'di ba? Ikaw ba, ganon ka rin?
Mm. Ay, oo. Ay, oo. Tama ka. Mm. Mm, mismo. Mm. Tama. Oo. Stop muna. <chuckles> Oo. Mm, tama ka. Mm. Oo, sa'kin ganun din, tapos alam mo naiinis din ako minsan kapag kahit maliliit na ano lang yan naiinis ako. Ah, 'pag ganun ano ano na ako nun, ah, pagod na talaga. <giggles>
Oo. Eh, sa mga konting bagay iritable ka na, 'di ba? <scoffs>
Mm. Oo, totoo. Kasi minsan kasi yun nga kahit nga sabi ko sa'yo teknikal nakaka-ano din nakaka-pagod din. Kailangan talaga magpahinga ka muna kasi nakakangalay din naman magpipindot, eh. Kahit sabihin mong computer yan, nakakangalay.
Mm. Oo, oo.
Hmm, yun sa'kin, at saka hirap na din mag-focus minsan, yun na din. 'Pag ganun kailangan ko na ng break muna, break kahit 5 minutes break. <chuckles>
'Yun nga. Oo. <chuckles> Totoo. Kasi ano din, eh, maapektuhan din talaga yung trabaho mo, magkakamali.
Mm. Oo, kasi oo, tama ayan na mismo kamali <chuckles> kamalian talaga yung nangyayari diyan, eh, kapag halimbawa, ah mm, pagod na, tama. Nakuha mo mismo. <chuckles>
Oo. 'Di ba? Oo, a at at yun na nga ang ayaw natin, hangga't naku hanggat sa maaari, kasi siyempre ang hirap naman tama, lalo 'pag kritikal. <chuckles>
Mm. Pagagalitan kasi, eh, mm. Ta's ang masama pa nito oo, sa'yo pa ikakaltas yung pagkakamali mo, 'di ba nakakainis? <laughs>
Oo. 'Di ba simula yun dahil sobra ka nang stress. So dun pa lang parang, teka lang, ano muna, gawan muna ng paraan.
Mm. Oo. Break muna, ah, sabihin ko, "Beh ikaw muna dito, ano muna ako, <chuckles> pahinga lang ako saglit", ganun, or, "Day off muna ako bukas, <chuckles> masyado nang nakakapagod." <chuckles> So 'yun na ano ako sa mga shinare mo din sa akin, natuwa ako, ah.
<chuckles> Oo. Totoo, totoo. Salamat salamat din sa oras mo, nag enjoy ako, ingat.
Salamat, ingat ka.